あの、ちょっと聞いていただきたいんですが、なんか私結構旅行が好きで、で、そのいろいろ一人旅とかしたことがあったんですけど。え、なんか今はアメリカに住んでるんですけど、なんか、ま、英語だったら、まあ、それなりにね、コミュニケーションは問題ないかと思うんですけど、やっぱり英語圏以外とかに行った時に、結構なんか旅行中に困った時とかあったんですよね。
はい、何でしょうか。 はい。 あ、いいですね。 はい。 うーん。 はい。 はい。 え、あ、どんな状況になったことがあるんですか？
て、その困った時はキューバに行った時で、一番困ったのは。で、そう、どう対処すれば良かったのか、未だにちょっとあの、良かったのか悪かったのかって感じなんですけど。まあ、悩んでる悩んでるっていうか、まあ、もう今となまあ、時々今も思い出すんですけど。
はい。 ああ、はい。 うーん。 はい。その時はお一人で旅行に行かれてたんですか？それともどなたかと一緒に行かれてたんですか？
ええ。 あ。 とりです。
あ、ああ、そうだったんですね。
<scoffs> はい、で、ま、一人だからっていうのもあったと思うんですけど、も、なんか、いえっとキューバって結構貧しい国で、で、なんか観光客とかの人って、まあ、割とまあ、かむ悪い言い方すればカモっていうのもあるし、なんかえっと、そっちの人たちって結構なんか自分たちの国貧しいから、きなんか結婚相手とかを見つけて、なんか外国人で見つけて、そのく人の国に連れでてってもらいたいみたいな思いもあるみたいで
はい。 ね。 うーん。 うん。 はい。 ああ、そうなんですね。
そう、だからなんか、もうすっごい勢いで男の人に話しかけられるんですよね。
あ、女性一人だと、もう男性がそういうふうにあの、よ寄ってくるというか、アプローチしてくるんですね。
そう。 はい。そうそうそう。え、ええ。で、なんか、まあ、だいたいね、そんな、ね、知らない人だし、怖いなと、で、まあ、なんかちょっと会話はしたとしても、その場で別れたりして、で、まあ一回なんてなんか警察なのかガードマンなのかみたいな人にすら、なんか「ここここにまた明日この時間に来て」みたいな、「遊びに行こう」とか言われたりと。
はい。 ええ。 はあ、あ、もうじゃあ、まあ、言葉はあれですけど、ナンパがすごいってことなんですね。
そう、そうなんですよ。で、まあね、そんなこと日本とか、まあ、アメリカでもそんなにあることじゃないから、結構困ったんですよね。ええええ、で、ただ一回だけなんか家の前でなんか3人組で、なんか麻雀なんだかドンジャラなんだか、よくわかんないけど、そんな感じのテーブル出してやってる人たちがいて、で、その人たちに話しかけられて、今からなんかもう、い自分たちの家の前にその人たちがいて、で、なんか「今から、あの、案内してあげるからキューバを回ろうよ」みたいに言われて、そう、たことがあったんですね。でうん。
うーん。 うーん。 はい。 ええ。 はい。 はい。 はい。 ええ。 うーん。 はい。あの、お一人で行かれてたっていうことなんですけど、キューバだとスペイン語圏になるかと思うんですが、少しだけなんかちょっと、じゃあ、こう旅に必要なスペイン語みたいなのは、練習されていったりとかしてたんですか？
あ、そうですそうです。はい。 ああ、そうですね。なんかそう、そうなんですけど、まあ片言？なんか、そんあの大学でちょっとね、練習はしてたあの、練習は授業を取ったりした程度で、まあ、ほぼ、なんか、もうジェスチャーみたいな感じですね。<chuckles> で、それでなんか、まあ、言葉っていうよりは、まあ、どっちかっていうと文化のあれなんですけど、問題的には。だから、まあ、そういうなんか、感じで、家の前にいた人たちだからちょっと安心かなって思っちゃって。で「あ、オッケーって言って」一緒に行っちゃったんですよね。で、で
はい。 うんうん。 あ、はい。ええ。 はい。 はい。 はい。 ああ、あ、そうなんですね。あ、なんか気さくな人だから、まあ、信用していいかなっていう感じで。
はい、そう、さんにんだしゅ、なんか一対一だったらちょっと逆に怖いけど、3人だし、家の前でしかも、そのお母さんもそこにいて、なんか行ってらっしゃいみたいな感じだったんで。
はい。 ええ。 はい。
そう、なんか大丈夫かなと思って。<laughs> で
うどどうなったんですか？
で、なんかなんかキューバって、キューバ人用の通貨となん外国人用の通貨が2つあって、で、なんキューバ人と一緒だから、全部いろんなところでキューバ人用の価格で、なんか色々やってもらったりして、すごいなんか、まあ、安くいろいろ回らせてもらえて、ラッキーみたいなところはあったんですけど、ま、ちなみにやっぱ、私の方がお金持ってるし、普通に考えて、なんかもう平均収入¥1000ぐらいのところなんでそう、で、だからあの、みんなであの、なんか食べるとか飲むとかちょっとずつ、あの、移動とかは全部私が出して欲しいみたいな感じに言われたけど、まあ、数百円程度だし、どれも。まあ、別にいっかみたいな感じだったんですけど、なんか最後の方になって、なんか「今日一日、あの、回って疲れたし、僕たちは貧しいし、ご飯をご馳走して欲しい」って言われたんですよ。
はい。 ああ。 はい。 うん。 うん。 はい。 ああ。 はい。 はい。 ええ。 はい。 うん。 うん。 ああ、まあ、ちょっとまあ、アテンドフィーじゃないですけど、まあ、ガイドをしたんだから、その報酬をくれっていうようなことだったんですね。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
うんうん。 そう、で、なんかそんな時になんか困っちゃって、やっぱりこうなんか友達感覚で私はついてったのにそう。やっぱり外国人だから、そういう風にお金を取りたくて1日中回ってたんだみたいな感じで、ちょっとね、なんか悲しくなって、さらに、ま、そこまでね、のお金は使いたくないから困って、で、最終的には片言のスペイン語で警察って言って。警察呼ぶぞみたいな意味で警察って言ったら、ま、逃げてったんですけど。
うん。 はい。 うん。 うん。 うーん。 うーん。 はい。 え。 はい。 あ、そうなんですね。せっかくね、いちにち楽しく過ごせてたのに、なんか最後が残念になってしまうと、思い出もなんか、がなんかこう嫌な思い出になっちゃいますよね。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
うんうんうん。 そう。 そうなんですよ。だからそういう時って、なんかそもそも初めっからやっぱりもうついて行かない方が良かったのかなって、ま、普通に冷静に考えたらついていかない方が良かったかなっては思いますけど。
うん。 うーん。 はい。
そう、ね、どう思いますか、客観的に聞いて。
そうですね。うーん。文化の違いっていうのはすごくあって、なんか日本人だとどうしても相手にこう気を使わせてしまったりとか、あの空気を読むじゃないですけど、その時点で、あ、こんなにやってもらって今日はお昼もちょっと出してくれたし、悪いなっていうので、あの、気を使うと思うんですけど、おそらくそういうちょっとこう貧富の差が激しいというか、ま、貧困な国っていうのは、お金がある人は出して当たり前って思ってるところがあるのかなっていうふうには、あの、ね、なんか全般的に世の中的にそうなのだと思うんですよね。そうすると、もう
うんうん。 うんうん。 ええ。 ええ。 うん。 はい。 うんうん。
そ、彼らにとっては、あなたがすごくもう富裕層に見えたんだと思うんですよね。うん、ただそれを、うーん、なんかね、その、ん、う、普通の日本人の観光をしている人っていうふうには捉えてなくて、ちょっと、ま、甘えてしまったっていうのがあるとは思うんですけれども、しっかり断られたあなたはすごくあの、す良かったと思います。なんか、ん、普通の日本人だと、うん、なんか断れなくてお金出した後から嫌だなと思ってしまってる人の方が多いと思うんですけど、ちょっと相手をビビらせてしまったかもしれないですけど、ま、そうやってはっきり私はそこはしたくないっていう意思表示をされたっていうのはとっても、ね、まあ女性1人で、ん、怖かったかもしれないですけど、とってもすすごい勇敢な行動だなっていうふうに思います。
<chuckles> そうですよね。そっかそっか。 うん。 で。 あ、本当ですか？ あ。 うん。 うん。 あ、ほんとですか？そうやって、き言っていただけてちょっとね、ホッとしました。<chuckles> え、ただね、なんか、そもそもやっぱりそんな初めから付いてくなよって感じはありましたかね。<chuckles>
はい。 うん。 いや、そんなことはないと思うんですよね。やっぱり、ね、あの、せっかく一人で旅してて、一人では体験できなかったことを地元の人にこう、ね、教えてもらうっていうのはやっぱり旅の醍醐味だと思うので、ま、うーん、とってもそれはなんか貴重な体験もできたし、ただ、ま、その人たちがどうしても、ちょっと踏み入れすぎたっていうことで、あの、最後そういうふうになってしまっただけなので、もうそこが、しっかり断れる勇気を持ってらっしゃる方だったら、全然もうそうやって、現地の人とコミュニケーション取って、どんどんいい体験をされるっていうのは、いいんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。
ううん。 え。 うん。 うんうん。 はい。 ありがとうございます。そうやってなんか認めていただけると、なんかちょっと悪いことしたかなっていう気持ちもあったし、なんかショックだったなっていう気持ちもあったんですけど、で、先ほどおっしゃったようにやっぱ貧富の差があるから、そんな悪気がなくて、ただただね、そうやってお金持ちに見えたから、ね、そうやって聞いてきたのかなっていうのも気持ちになれましたね、うん。
うーん。 はい。 あ、はい。 はい。 うん。 ね、そうですね。なのでもうしっかり断れる勇気がある方は、もうどんどんコミュニケーション取って、あ、自分のルールを超えるようなことしてきたら、ま、あの、うーん、片言でもしっかり断るっていうふうに、うーん、するのが、まあ、あの、いいことだと思うんですよね。なので、な何もあなた自身の行動に間違ったことはないと思いますし、また、同じような経験があっても、同じように「あ、ここはもう踏み込み過ぎですよ、ノー」っていうふうに、言えればいいんじゃないかなっていうふうに思います。
はい。 うんうん。 ええ。 はい。 うんうん。 ありがとうございます。ちょっと、前向きな気持ちになれました。もうね、それ10年ぐらい前の話で、それでもね、未だに思い出して、時々、ああ、あの時どうしたら良かったんだろうって、思ってることがあったので、ね、間違ってなかったって言っていただけると、すごくね、ありがたいですね。
うん。 はい。 はい。 うん。 はい。 うん。 うん、ほんとに。うん、で、なんか言葉のチョイスとかポリスも、ほんとに、なあ、そこに助けを求めるっていうのが一番、あのベストなあの、選択だと思うので、ほんとになんか、もうそのね、すごい一瞬の、瞬時の判断で、ぎきちんとした判断をされたんだなっていう風に思います。
<laughs> はい。 ええ。 <laughs> 本当ですか？それは良かったです。<laughs> いや、逆にそれ以外思い浮かばなくても、なんかどうしたらいいのか。<laughs> もう、だから困った時は警察ってだそうかなってそれからね、ちょっと考えてますね。<chuckles> いつも。
うん。 <laughs> はい、ね。なので うん。 はい、もうほんとにもう、まさしくそれでなんかね、やっぱり困った時には、あの、ん、旅行者は助けを求めるっていうのは、絶対に必要なことだと思いますし、それがね、なんか違うところに助けを求めて、またこう、こじれちゃっても、も問題になっちゃうと思うんですが、もう的確な判断をされて、ほんとに、あの危ない目に遭わなくてほんとに良かったなっていう風にお話聞いてて思いました。
うんうん。 ええ。 ほんとにね、客観的に聞いてると、あのね、危ない目に遭っててもね、全然、自業自得な案件だったんですけ案件件だったんですけど、ね、そうって一応ね、無事に帰ってこられて良かったんで、これからもね、その経験をね、活かして、なんか困らないようにね、対処していけたらいいと思います。
はい。 うん。 はい、もう瞬時の判断が、ほんとに的確でもう素晴らしいと思うので、ね、それできっと、あの今まで、もしかしたら危険なことになってしまってたかもしれないことを、乗り越えてきこられたんだなっていうお話聞いて思いました。
あ、ありがとうございます。そんなにね、あの、前向きな発言していただけると、すごい自信につながりました。これからもね、旅を楽しんでこうと思います。
はい。